Beh, ecco, io mi sento di dire che, uhm, se si incappa in questo genere di problema, bisogna subito identificarlo, non perderci troppo tempo come ho fatto, erroneamente, io, ehm, dare un nome a un p al problema, agire, mettersi in mano di uno di un bravo specialista e farsi sicuramente aiutare. E poi la cosa che rimpiango è stato che in quel periodo lì, che è stato un lungo periodo, perché avanti che io, ehm, mi recassi dal neurologo, come ti dicevo, ho fatto passare troppo tempo, mi è dispiaciuto, mhmm, non vivermi i momenti, perché in quei mesi lì ho vissuto malissimo qualsiasi cosa, che potesse essere una pizza fuori, che potesse essere un compleanno, una ricorrenza; il tempo passa e non ritorna. Ehm, il mio rammarico più grande è stato quello di vivere quei momenti in maniera, mhmm, celata. Cioè, io, okay, ero presente a queste cose, ma non con l'entusiasmo che ho sempre avuto che che rispecchia la mia personalità. Quindi questo è il grande i uno dei grandi rammarichi che ho. Però, per il resto, posso suggerire a chiunque, ehm, incappa nel burnout di non arrendersi, di farsi coraggio, di affrontare il problema, perché è un tunnel da cui, però, si può uscire, assolutamente, con, appunto, tutta una serie di aiuti.
Okay. Okay. Okay. Cer Certo. Okay. Ehm, una bella riflessione questa, chiaramente per chi si trova a ad affrontare questo problema, come tanti altri eh, perché poi, uhm, come dire i problemi i problemi fisici in qualche modo sappiamo che ci si cura e e si prova insomma a trovare una soluzione. Purtroppo su tanti su tanti problemi sembra quasi ecco che non uhm, che non ci sia ecco una via di fuga. Ehm, quindi bisogna cominciare un percorso mol molto spesso già riconoscere il problema diciamo è già un buon punto di partenza. In questo caso magari pensiamo che sia solamente stress, che è una parola brutta in qualche modo se la associamo al lavoro, perché, mhmm, non dovrebbe essere così ecco, il lavoro dovrebbe essere qualcosa di diverso, e poi non riusciamo ecco a uscir fuori, ecco, da questa matazza.
Sì. Assolutamente, sì. Si, ehm, si si arriva ad una conclusione. Però si tira dietro tante cose. Lo stress esatto. Da questa situazione. <chuckles> E
Comunque è stato uhm, è stata una conversazione molto, molto interessante e speriamo ecco di riproporla un'altra volta. Ciao.
Anche per me, veramente. Ti ringrazio per queste riflessioni. È stato un piacere, alla prossima.